Merhaba.
Merhaba.
Nasılsın, iyi misin?
İyiyim, çok iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim ya, ne olsun? İşte, birazdan, böyle, bir yemek yapacağım. Kendi kafamda bir şeyler düşünüyorum: Acaba ne eklesem, ne yapsam, ne şey yapsam diye. Böyle, zamanın getirileriyle beraber artık şey oldum ya, hani, sürekli; yok, işte, şunu yememem lazım, şuna alerjim var, buna alerjim var, derken kendi, bir artık, ııı, yemek kitabı yazabilecek kadar tarif uyduruyorum resmen ve böyle, şey oldu Gerçekten mi? <chuckles>
Hıı. <chuckles> Hıı. Ay Çok benzeriz. <chuckles> Evet, çok benzeriz. Neye alerjilerin var? Genelde neleri neleri çıkarınca tarif yaratmak durumunda kalıyorsun? <chuckles>
Evet, ya o kadar komik ki yani, çok şaşıracaksın ama benim mesela dana etine alerjim var.
A! ilk defa duyuyorum. Gerçekten çok şaşırdım şu anda.
Evet. Evet. E, ya, bunu zaten, hay hani, kimsenin beklemediği bir şey olduğu için, o yüzden söylüyorum genelde ama tabii klasiktir. Evet ama, şey, kuzu eti tüketebiliyorum.
Evet. Ay bir sürü tarif gitti. <chuckles> He, iyi. O zaman ya, dana eti yerine kuzu eti kullanılabilir. Süper. O güzel olmuş. Oyd onunla da, kuzu etiyle bir sürü tarif yapabilirsin.
Evet. Ay aynen, aynen öyle.

Kesinlikle öyle. Peki, hiç, böyle, ya, ben bu tarifi yaptım ve ya, müthiş oldu herkese böyle önerdiğin bir tarifin var mı?
Hımm. <giggles> Ay, var. <chuckles> Eee, var, olmaz Ya, şöyle, eee, şey, yaprak sarması sever misin zeytinyağlı? Hı. Onun ben içini, yani zeytinyağlı yaprak sarmasını, böyle, biraz daha, eee, fazla nane ve, eee, biraz daha nar ekşisiyle beraber pişirip, eee, İspanyolların paella'sı gibi, böyle, dibini tutturuyorum. Eee, nasıl diyeyim? Böyle, sarma içi gibi değil, daha ekşi ve daha aromalı ama pilav gibi de değil, paella gibi de değil. Üçünün arası bir şey oluyor ve, yani, koca bir, eee, şey tavayı tek başıma yiyorum. Çok lezzetli oluyor. İnanılmaz, ekmek falan da tüketilmiyor ya. Mesela basmatiyle falan da yapılabilir bu çünkü şey, pilav gibi yapmıyorum, Eee, paella gibi düşün. Böyle, eee, işte, soğan falan kavurup, işte, eee, biraz salçası, biraz pirinci, bunu böyle suyunu azar azar çektire çektire pişiriyorum. Yani, habire su ekliyorum gibi düşün. En sonunda full dibini tutturuyorum. Gerçekten gurur duyduğum bilinsin, adı da yok. Böyle, ekşi ekşili pilav gibi falan bir isim koyabiliriz belki. Belki denersin. Hani, pirinç, böyle, razı rahatsız etmeyecek bir pirinçle. Çünkü soğanı çok iyi pişirmek gerekiyor falan içinde. Belki hoşuna gider. Senin var mı? Sen de paylaş lütfen. <laughs>
Gerçek Çok merak şimdi. Bayılırım bayılırım. <chuckles> Hı hı. Of! <chuckles> Imm. Hı hı. <chuckles> Hak edilmiş bir bir şey bu ama. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. <chuckles> Evet. Hı. Hı hı. Evet. Kesinlikle, hı hı. Çok, böyle, ağzım sulandı açıkça. <chuckles> Ya, gerçi böyle duyunca ağzım sulandı ve benim
Eee, çok lezzetli oluyor vallahi. Denemeni öneririm. <chuckles>
O kadar, evet ya, bunu bir düşüneceğim çünkü ben çok severim, böyle, ekşi şeyleri yemeyi. Bayılırım, yani, özellikle, hani, annem de mesela sarmayı ya da dolmaları yaparken, böyle, bol ekşili yapar ve ben, böyle, mest oluyorum ona gerçekten.
Hı hı. Evet, ben de. Hı hı. Ben de çok severim ekşi. <chuckles> Eee, bunu o zaman kesinlikle denemen lazım. Eee, bol naneli ama o önemli olan sırrı nar ekşisi ve nane. Limonu çok koymayıp nar ekşisi ve naneyi çok koyuyoruz. <giggles>
Hı hı. Ben nar ekşisine bayılırım ya, gerçekten. Şey, bir nesil, eee, gün tarifleriyle büyüyen bir çocuk olarak.
Ben de. <giggles> Evet, ben ama bence mükemmel bir şey. Neye koysak çok güzel oluyor yani. <chuckles>
Ya gerçekten öyle ya, bilmiyorum ve bu böyle yurt dışında falan da en azından, mesela benim olduğum ülkede o kadar yaygın bir şey değil. Ya, bunları hiç kimse bilmiyor. Ya, diyorum "Nasıl böyle güzellikten mahrum kalırsınız?"
Hı hı. Burada da değil, evet. Evet. Kesinlikle. Burada 1 tane var. O da Türk markası. Ceren marka bir nar ekşisi. Gidip onu böyle buluyorum nadir yerlerden. Hiç haberleri yok burada. Estonya'dayım ben. Nar ekşisiyle hiç tanışmamışlar yani burada.
Evet. Evet. Evet. Hı hı. Hiç şaşırmadım. Yani, ben mesela burada ben de